Sì, sì, no, indubbiamente, indubbiamente. Perché poi lì ah ecco! C'era eccolo qua l la gabola che usano, che ci son delle ditte che vanno a prendere questo succo d'uva e viene fatturato come succo d'uva per l'industria, diciamo, dei succhi, no, per l'industria quella dei succhi, dei cosi. Poi, però, quando ha un bel momento quando parte sta autobotte e poi si ferma chissà dove e finisce finisce da da qualche altra par è tutto ben ben strutturato, per carità, ci giran dietro dietro ci girano anche grossi, grossi soldi eh, chiaramente, cietro a tutto quest
Sì. Ah beh. E i succhi. No. Eh certo, sicuramente c'è qualche accordo dietro. Vabbè in Italia ste cose, se capitano per la politica, figurati se non capita anche per ste co
Eh. Eh, appunto figuriamoci, n n non è che ci voglia ripeto, è scoprire l'acqua calda, eh, per <chuckles> se ci pens se ci pensiamo bene.
Assurdo. No, no, effettivamente è è è scandaloso pensare anche per delle cose così, dico bana cioè, non dico banali, ma comunque che non è che c'è fa fa mhmm, la gente ci muore, però comunque, ripeto, è una cosa che noi
Sì, no. Vabbè lì eh certo, è una frode, cioè, è una cosa che, insomma è quello insomma, è la co classica cosa, inso
Beh no, è soprattutto noi che ci vantiamo come italiani di avere il miglior cibo, il miglior prodotto al mondo, che è quello che è fatto bene, al tutto, trasparente, certo.
Una presa in giro. Ma c'è anche il buo c'è anche ci sono anche i prodotti buoni. Certo che dob bisognerebbe a queste cose qui cercare un pochettino di metterci freno. Ma vedi, anche lì, quella trasmissione che è Report, la trasmissione Report fa sti sti cosi e Report difatti cercano anche un po' di di per carità, non è non dico che dicano siano siano la la verità assoluta, però fanno queste indagini qua, le fanno bene, perché, insomma, son fatte bene queste indagini. Poi non è che che vanno a finire tutti in galera perché li denunciano perché poi ehm, p p insomma se nessuno poi smentisce vuol dire che in fondo quelle cose che dicono in parte sono anc cioè, sono anche vere, voglio dire. Han hanno ha hanno eno i han hanno le prove, eh.
Sicuro. Eh. Eh no, è vero, è vero, è proprio questo, se nessuno smentisce alla fine la verità, cioè, dev'essere da qualche parte, quindi certo, cer guarda oh, io ti ringrazio perché questo discorso ha fatto riflettere su su una realtà, non non diciamo il massimo dell'onestà, che fa veramente riflettere di non fidarci di leggere le etichette e basta, ma di scoprire appieno. Quindi davvero, ti ringrazio, è stato molto utile.
Eh, insomma. Okay. <chuckles> Eh, purtroppo Grazie a te e buona serata, ciao.